अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो ऑनलाइन जो प्राइवेसी की अगर बात की जाए, तो मतलब कहीं पे भी डेटा लीक हो जाना या कह सकते हैं कि लोग कहते हैं ना कि आप इंस्टाग्राम पे या जो भी जिसपे भी आप अपने मतलब सारे गैलरी में फ़ोटो वगैरह रखते हो ये सब लीक हो सकता है या फिर आपके कॉन्टैक्ट लीक हो जाते हैं, है ना? माइक्रोफ़ोन ये सब जो मतलब ऑन हो जाता है अचानक से, तो आप क्या मतलब मानते हैं कि कहीं न कहीं ये जो ऑनलाइन प्राइवेसी है ये धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है?
जी। हुँ, हुँ। अ, जी बिल्कुल, मैं पूर्ण रूप से इस बात को मानता हूँ कि जो प्राइवेसी है आज के समय में ये एक मज़ाक हो के रह गया है, क्योंकि एक ज़माना वो भी हुआ करता था जब आप नए-नए सोशल मीडिया पे आए थे और ये तब की बात है आप 10-15, 18 साल पहले चले जाएँगे तो पहली-पहली बार जब फ़ेसबुक निकला था तो लोगों की प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था। परंतु आज के समय में आप देखेंगे तो आप कहाँ चल रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कौन-सी जगह घूम रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ का जानकारी जो-जो चीज़ आप फ़ोन से करते हैं ना वो सब चीज़ की जानकारी किसी न किसी कंपनी को रहती है। और ये कितने हद तक सही है वैसे मुझे लगता है कि ये किसी हद तक सही नहीं है। क्योंकि देखिए, आपकी जानकारी अगर आपसे अधिक किसी तक जाती है, तो वो आपके अनुमति से जानी चाहिए। आप ऐप यूज़ करने के लिए अनुमति देते हैं, परंतु हर छोटी चीज़ की जानकारी लेने के लिए नहीं। तो मुझे लगता है कि बहुत स्तरों पे गलत हो जाता है, परंतु बात ये हो जाती है कि कितने लोगों को इसके बारे में पता है, है कि नहीं?
हाँ। बिल्क हाँ। जी। सही बात है। बिल्कुल, पता तो रहता है, लेकिन फिर भी जाने-अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ हो ही जाती हैं कि पता भी नहीं चलता है और क्या कहते हैं अपना कोई भी डेटा जो होता है, वो इधर-उधर हो जाता है। है ना? तो अगर आप ये बताएँ कि जैसे कभी-कभार होता है ना कि गेम वगैरह जो होते हैं, बच्चे जो गेम वेम खेलते हैं, तो इसमें किस बात का खतरा रहता है? मतलब इनमें किन चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चों को थोड़ा अवेयर किया जा सके, कि वो क्या चीज़ें ना करें जिससे जो मतलब डेटा है वो मतलब जो प्राइवेसी में जो चीज़ें रहनी चाहिए, वो प्राइवेट ही रहें?
हुँ, हुँ। अब देखिए, ये बात तो आप सही कहते हैं कि बच्चे गेम वेम खेलते हैं, उससे भी प्राइवेसी की दिक्कत आती है। जी, देखिए उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं अगर मैं आपको बताऊँ, तो आप अगर कोई भी गेम आज के समय में इंस्टॉल करेंगे अपने फ़ोन में तो वो जो गेम होगा आपसे अ, काफ़ी सारे चीज़ों की परमिशन लेगा और उनमें से परमिशन होंगे आपके कॉन्टैक्ट के, आपकी गैलरी के आपके अ, फ़ोन के मैसेजेज़ के जो कि मुझे लगता है कि ये गेम को ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, उसे इंटरनेट की ज़रूरत होगी, परंतु उसे आपके लोकेशन की, कॉन्टैक्ट की और मैसेजेज़ की ज़रूरत तो नहीं होगी। ज़ाहिर-सी बात है ये कोई कॉन्टैक्ट वाली ऐप तो है नहीं, ना आप गेम के अंदर किसी को कॉल करने वाले हैं तो उन्हें नंबर्स का क्या करना है और दूसरी चीज़ है कि आप गेम आपको कोई मैसेज तो नहीं भेजने वाले वो नोटिफ़िकेशन भेजते हैं, तो उसके लिए आपको मैसेजेज़ की क्या ज़रूरत है। तो इसी प्रकार से लोकेशन की भी बात आ जाती है तो काफ़ी बार होता ये है कि बच्चे जाने-अनजाने में उनको इतना पता नहीं होता। अगर आप डिनाई भी कर देंगे तो गेम चलता है, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन अ, बच्चे क्या हैं उनको पता नहीं होता ना तो वो डिनाई नहीं करते वो अ, सब चीज़ अलाउ कर देते हैं और इसमें बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। देखिए अ, बाद में ना अ, आपको अगर इधर-उधर से कुछ अननोन कॉल आ रहे हैं तो हो सकता है उसका कारण यही हो, कि यही गेम या यही ऐप वाले शायद आपका नंबर डेटा के रूप में बेच दिए हों किसी को। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती हैं या मैं कहूँगा कि ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम ऐसे चीज़ों में फँस जाते हैं, जो चीज़ शायद हमारे लिए उतनी अच्छी नहीं हो।
हाँ। जी। हाँ। हाँ। बिल्कुल। हाँ। हुँ। बिल्कुल। हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइए कि जैसे होता है ना आम लोग होते हैं जिन्हें ज़्यादा पता-वता नहीं होता है, ज़्यादा मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में वो नहीं जानते हैं, फ्रॉड, स्कैम और डाटा लीक होना जो भी होता है, इसके बारे में नहीं पता चलता है। तो आप क्या कहेंगे कि मतलब किन-किन जगह पे क्या ध्यान रखना चाहिए? कि जैसे होता है ना कि सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? और जो मतलब बैंक वाले ऐप्स होते हैं, उसपे क्या ध्यान रखना चाहिए? मतलब इसको कैसे सिक्योर किया जा सकता है? इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं?
जी। अ, जी देखिए, ध्यान अ, बहुत चीज़ों का रखना चाहिए और मुझे लगता है पहली बात तो अ, किसी न किसी संस्था को या तो सरकार को या क सरकार कोई प्राइवेट संस्था लगाए, जो लोगों को जागरूक करे। क्योंकि देखिए, जागरूक करने का काम कहीं न कहीं से शुरू होना पड़ेगा, क्योंकि कोई प्राइवेट संस्था मुफ़्त में तो करेगी नहीं, तो शायद सरकार किसी प्राइवेट संस्था को उससे करवा सके या सरकार ही ख़ुद कर सके। क्योंकि अ, या तो आप स्कूलों में पढ़ाना चालू कर दें, क्योंकि अ, ये चीज़ों की जानकारी बहुत कम लोगों को है और बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं और बड़े-बड़े स्कैमों में फँस जाते हैं। जैसे कि आप जैसे बता रहे थे बैंक ऐप, तो आप जानते हैं ज़ाहिर से हम सारे ही लोग यूपीआई यूज़ करते हैं, परंतु यूपीआई में भी एक प्रकार का रिस्क ये होता है कि, आप किसी भी चीज़ को स्कैन करते हैं ना, तो कभी भी अ, कोशिश करिए कि कोई भी अ, अनजाने क्यूआर को स्कैन ना करें। अगर आप किसी मॉल में हैं, किसी कंपनी की क्यूआर है, आप जानते हैं कि कोई दुकान है, आप उसमें आते रहते हैं, उनका क्यूआर है, तो चलेगा, परंतु किसी भी अनजान व्यक्ति का क्यूआर स्कैन ना करें। क्योंकि हाल-फिलहाल में एक स्कैम हुआ था कि कुछ लोग ऐसे आते थे और बोलते थे कि हमें कैश की ज़रूरत है, आप यूपीआई कर दीजिए और जैसे ही आप स्कैन करेंगे अ, आपको मदद कर देते थे, कि चलिए ठीक है, उनको कैश दे देते हैं। तो अ, जैसे ही आप स्कैन वग़ैरह करेंगे, आपके डिटेल उनके पास चले जाते थे, क्योंकि वो कोई अलग प्रकार का क्यूआर बनाते थे ख़ुद का, जिससे वो आपकी इन्फॉर्मेशन खींच पाएँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है उत्ता सही नहीं हैं।
हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ। ओह! अरे, अरे! ये तो वाक़ई आपने बहुत सही चीज़ बता दी और ये जान के काफ़ी हैरानी हो रही है, कि ऐसा भी होता है। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि अगर कोई अ, जैसे होता है ना कि अगर इन सारी चीज़ों में फँस ही जाता है और मान लीजिए उसके साथ कोई किसी तरह का स्कैम या फ्रॉड हो जाए, तो मतलब वो क्या करे सबसे पहले?
बिल्कुल। जी, देखिए अगर कोई भी ऐसा स्कैम होता है आपके साथ जो अ अ, पैसे से संबंधित है या ऑनलाइन किसी प्रकार का आपके साथ धोखा हो जाता है, तो सबसे पहले आप देखिए कम्प्लेंन तो कर ही सकते हैं अ, अपने थाने में या कहीं भी। परंतु आरबीआई अ, के ऑफ़िशियल साइट पे आप पूरी जानकारी डाल दें, क्योंकि आरबीआई के ऑफ़िशियल साइट पे होता ये है कि अ, वो तुरंत इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं क्योंकि उनका काम है और ये ए, कह लीजिए कि आप सबसे ऊपर स्थल में पहुँच रहे हैं अ, जहाँ से पैसों से संबंधित सारी चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी अ, बार ये भी देखने को मिलता है कि लोगों को पता नहीं होता है कि आरबीआई में बताना है और म लेट हो जाते हैं और जब तक आरबीआई को पौ पता चलता है, तब तक चीज़ें बहुत हाथ से निकल जाती हैं या बहुत जिस भी बैंक में आपका पैसा गया है, वो इधर-उधर हो जाता है या कुछ-कुछ हो जाता है परंतु बात ये है अ, अंततः ब घुमा-फिरा के एक ही चीज़ पे आती है कि लोगों को जागरूकता नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि आपको पहली बात तो क्या नहीं करना है और दूसरी बात अगर आपसे गलती हो गई है, तो उसके बाद उसका सुधार कैसे करें। उसके बाद आपको कहाँ कम्प्लेंन करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है जानकारी रखना।
हाँ, हाँ। जी। जी। जी। सही बात है। हाँ। हाँ, सही बात है। बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही। तो अच्छा, कभी-कभार ऐसा होता है कि मान लीजिए इंस्टाग्राम पे, है ना? या फिर फ़ेसबुक पे हमारे साथ कोई-कोई ऐसे-ऐसे लोग जुड़ जाते हैं, ऐसे-ऐसे मैसेज करते हैं कि यहाँ पे आपको जॉब मिल रही है, यहाँ आपको मतलब नौकरी मिल जाएगी, इतने पैसे मिल जाएँगे। तो क्या मतलब इन सारी चीज़ों पे भी भरोसा करना चाहिए? कभी-कभार व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाते हैं ऐसे मैसेजेज़ कि जॉब के लिए आते हैं या कोई मतलब होता है ना लॉटरी वॉटरी वाले आते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए?
उम, जी। हुँ। जी, देखिए अ, ये तो कहीं न कहीं मैं बोलूँगा इसमें अम, 10 में से 9 तो अ, झूठ ही होते हैं या 10 में से 9 स्कैम ही होते हैं। कोई एक व्यक्ति हो सकता है जिसको सही में काम की ज़रूरत हो और वो लोगों की मदद करना चाह रहा हो परंतु ये जो 9 होते हैं, वो उस एक व्यक्ति को भी बदनाम कर देते हैं। तो होता ये है कि अक्सर अ, लोग जो भारत में ना स्कैम करते हैं ना, वो 2 चीज़ों को लेके करते हैं। पहला लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और दूसरा लोगों को लालच देते हैं। कहीं न कहीं आप अ, अगर किसी भी अ, मैं ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपको बोल रहे हैं कि आ उनको आप से कोई चीज़ का मतलब नहीं है परंतु आप उनको वो आपको नौकरी देंगे, तो वो कहीं न कहीं अ, एक प्रकार का आपको कहना चाहिए कि आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई नौकरी दे रहा है बिना आपके बारे में कुछ जाने बिना आपके बारे में म अ, कुछ पूछे या बिना ये बताए कि काम क्या है या ये बताए कि आपने न आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसको आप में दिलचस्पी नहीं है। वो आपको बस किसी चीज़ के लिए फँसा रहा है।
जी। हाँ। जी। हाँ। बिल्कुल। हाँ। <chuckles> सही बात है। तो अच्छा कभी ऐसा भी मतलब होता है ना कि कोई भी वेबसाइट है या फिर कोई भी ऐप जब डाउनलोड किया जाता है, है ना, तो उसमें कैमरे का जो है एक्सेस माँगता है, ठीक है, माइक्रोफ़ोन का एक्सेस माँगता है, कॉन्टैक्ट का एक्सेस माँग माँगता है और कभी-कभार गैलरी का भी माँगता है। तो क्या ये करना चाहिए कभी? या फिर अ, जो है उसमें एक और भी ऑप्शन आता है कि अ, नॉट अलाउड का, वो ही करना चाहिए केवल?
जी। जी। जी देखिए ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अ, दिक्कत यही है कि यहीं पे बहुत लोग गलती करते हैं और पहली बात इसमें मैं यही कहूँगा कि ये करना चाहिए, परंतु एप के संबंधित। यानी अगर कोई ऐसा ऐप है जिसका काम है फ़ोटो खींचना और जिसका काम है फ़ोटो या गैलरी से फ़ोटो लेना। तो उस ऐप को अगर आप गैलरी की परमिशन देंगे, कैमरा की परमिशन देंगे, तो वो एक बात बनता है। परंतु आप किसी ऐसे ऐप को गैलरी और अ, फ़ोटो का परमिशन दे रहे हैं जिसका काम दूर-दूर तक उनसे नहीं संबंधित है तो आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको देखना चाहिए अच्छा जब्कि आप अगर कैमरा वाला भी कोई ऐप है तो भी उसको कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है, मैसेज की ज़रूरत नहीं है, लोकेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलिए लोकेशन फिर भी आप कह सकते हैं कुछ फ़ोटोज़ में ज़ीओ टैग या मेटाडेटा सेव होता है जिससे लोकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है परंतु उसको अ, फ़ोन की या कॉन्टैक्ट की या मैसेज की किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक तो अ, चीज़ आप कॉन्टैक्ट और मैसेज तो मुझे नहीं लगता अधिकतर न ऐपों को ज़रूरत होती होगी। अ, 90% को ज़रूरत ही नहीं होती तो वो तो देना ही नहीं चाहिए। उसके अलावा आपको ऐप ऐप के हिसाब से परमिशन दें, ये नहीं कि हर चीज़ को अलाउ मारते चले जाएँ। क्योंकि हम करते हैं जल्दबाज़ी में क्योंकि हमें खोलना रहता है, काम करना रहता है, उसका उपयोग करना रहता है। हम क्या करते हैं जल्दबाज़ी में अलाउ, अलाउ, अलाउ दबा देते हैं। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि हम छोटी-छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे ना तो हमारी प्राइवेसी बनी रहेगी। अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों को हल्के में ले लेंगे और कुछ जब बड़ा हो जाता है तब हम ध्यान देते हैं तब तक बहुत चीज़ें देरी हो जाती है।
हाँ। जी। हाँ। हाँ। जी। हाँ। बिल्कुल। जी। <chuckles> हाँ। बिल्कुल। हाँ। सही बात है, बिल्कुल सही आपने बात कही है। तो अच्छा, मैंने और भी मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कि जिसमें लोग मतलब च ना चाहते हुए भी होता है ना कि हाँ, इसके बारे में जानते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अभी इस चीज़ के बारे में जागरूक हो चुके हैं, कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, जो है अपनी गैलरी, अपने फ़ोटो, अपने कैमरे की जो परमिशन है, वो नहीं देनी चाहिए। है ना? लेकिन अ, फिर भी अगर मान लीजिए कर देते हैं और म कुछ मतलब ऐसे स्कैम वगैरह हो जाता है उनके साथ, उनको पता चले कि हाँ, उनका कोई फ़ोटो है या फिर कोई वीडियो है या कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, जो इधर-उधर हो गया, तो उसके लिए मतलब सबसे पहला कदम क्या लेना चाहिए अगर कोई गलती से भी ऐसे काम कर देता है? उसके बाद क्या करना चाहिए? क्या मतलब पुलिस में जाना चाहिए या फिर कोई और भी इसका सोर्स है, जहाँ से सब कुछ ठीक किया जा सकता है या फिर जो है उसी ऐप के रूल्स एंड रेगुलेशन जो मतलब होते हैं, उनके पास कॉल वगैरह करनी चाहिए, उनके साथ बातें करनी चाहिए?
जी। जी। अ, जी, देखिए, इसमें अ, कर तो आप तीनों चीज़ें सकते हैं, परंतु क्या सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है मैं वो बताता हूँ। पहले देखिए, अगर आप ऐप्स के पास जाएँगे तो वो भी काम समाधान कर सकते हैं परंतु बहुत समय लगेगा, पुलिस के पास जाएँगे, पुलिस भी बहुत समय लगाएगा लेकिन ऐसे समय में सबसे पहले आपको जाना चाहिए साइबर सेल के पास और कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको साइबर सेल के ऑफ़िशियल वेबसाइट में जाके, अपनी पेशी डाल देनी है, अपनी दिक्कत डाल देनी है। 24 से 28 घंटे के अंदर-अंदर वो काम कर देते हैं। तो वो अ, अगर आपकी कोई तस्वीर है, कोई अ, डाल दिया है या आजकल तस्वीरों के साथ एआई वगैरह इस्तेमाल कर देते हैं या कुछ-कुछ जो भी हो जाता है, उन सब चीज़ों के लिए साइबर सेल अ, 50 घंटे का समय माँगता है ज़्यादा से ज़्यादा और उसके अंदर-अंदर इंटरनेट पे कहीं भी अगर वो तस्वीर है तो साइबर सेल अ, उतार देता है उसको। तो वो एक चीज़ है, कि हमें अगर पुलिस के पास जाएँगे या इधर-उधर जाएँगे, तो बहुत समय लगता है, घुमा-फिरा के जाना उन्हीं के पास है। तो सबसे पहले अगर आप साइबर सेल को खुद जाके बता देंगे और जाके उनके ऑफ़िशियल साइट पे पूरा जानकारी शुरू से लेके अंत तक पूरी कहानी लिख के डाल देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैठना है, 50 घंटे के अंदर-अंदर सब चीज़ उन का समाधान वो खुद कर देते हैं।
अच्छा। हाँ, वही बताइए। ओह! अच्छा। हाँ, हाँ। ओह! अच्छा। हाँ। अच्छा। अरे, वाह! तो इसमें क्या मतलब किसी तरह की फ़ीस वग़ैरह भी लगती है?
नहीं, नहीं। ये निःशुल्क होता है, ये उनका काम होता है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि ऐसे-ऐसे करना होता है, आप जाइए सीधा उनके वेबसाइट पे और जो है पूरी बात अगर आप ए टू जेड सब बात बता देंगे और डाल देंगे तो पूरे इंटरनेट पे कहीं भी अगर वो चीज़ छुपी है, तो वो उतार देते हैं।
जी। हाँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा तो जो लोग अभी जो है ऑनलाइन जो भी ऐप्स हैं या कह सकते हैं ना कि ये इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप, फेसबुक और बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, जो और भी लोग मतलब इस्तेमाल करते हैं, स्नैपचैट वग़ैरह, तो अभी वो नया-नया अगर शुरू ही करना जा रहे हैं, तो उसके लिए मतलब सावधानी किन-किन बातों के लिए रखनी चाहिए, इसके बारे में अगर थोड़े-से भी स टिप्स हैं आपके पास, कुछ सुझाव हैं, तो ज़रूर साझा करिए?
अ, जी, देखिए सावधानियाँ आपको कुछ चीज़ों की रखनी हैं, पहली ज़्या सावधानी आपको इस चीज़ की रखनी है कि आपको बिना मतलब के परमिशन नहीं देने है, इसके अलावा आपको बिना मतलब के लिंक्स पे भी क्लिक नहीं करना है, इंस्टाग्राम या व्हाट्सऐप पे आपको लिंक आएगी अगर कि आप लॉटरी जीत जाइए, ये वो, तो आप उन सब पे क्लिक ना करें, तीसरी बात ये है कि आपको जो भी चीज़ आप नहीं चाहते हैं किसी को पता चले, उस चीज़ को अपने फ़ोन पे रखिए ही मत, अगर आप अ, चाहते हैं कि इंटरनेट पे कोई चीज़ एक बार जो चढ़ जाती है, वो इंटरनेट पे रह जाती है, तो आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप पे ऐसा कोई भी चीज़ मत डालिए, जो आप बाद में जाके उसको हटाना चाहेंगे या डिलीट करना चाहेंगे, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, तो बहुत फ़ायदा होगा।
हाँ। जी। हाँ। अरे, वाह! बहुत बढ़िया, आपने वाक़ई बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए और आपने इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए ये भी बहुत ही स्पष्टता के साथ बताया, तो इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी,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
जी।